मैं ना, एक अपनी आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ। दरअसल, हो ये रहा है ना कि जब मैं सोने जाता हूँ, तो सोने से पहले मेरा स्क्रीन टाइम ना, बहुत अधिक हो जाता है। और मैं चाहता तो हूँ कि मैं इसे किसी तरह बदल दूँ, मगर ये हो नहीं पा रहा है। कस किसी न किसी कारण से, मैं मोबाइल या लैपटॉप पर काफ़ी वक़्त गुज़ारता हूँ, ख़ासकर रात के वक़्त में। इस चक्कर में मेरी नींद भी बहुत प्रभावित हो रही है। मुझे जो गहरी अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए ना, वो नींद आ नहीं रही है। बीच-बीच में मेरी नींद भी खुल जाती है रात में। इससे मेरे सुबह उठने का समय भी बहुत प्रभावित हो रहा है। मैं सही में समझ नहीं पा रहा कि मैं किस तरह अपनी इस आदत को, जो रात में मैं सोने से पहले इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है मेरा, अपनी इस आदत को कैसे सुधारूँ? मैंने कोशिश तो की, मगर क्या है ना, कभी फोन का की घंटी बज जाती है, या कभी कोई ऐसी सीरीज़ है, जो मुझे दोस्तों से पता चली कि कोई नई सीरीज़ आई है, तो मैं उसे देखने लग जाता हूँ। या कभी मेरे ऑफ़िस का काम आ जाता है, और उसकी समय सीमाएँ ऐसी होती हैं कि मुझे रात में जाग कर काम को पूरा करना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात के वक़्त में, जो मुझे जिस तरह आराम करना चाहिए, या जिस तरह से मुझे एक नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए, सोने की और जागने की, मैं कर ही नहीं पा रहा। तो क्या आप मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हैं? कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि कैसे मैं अपनी सोने से पहले, ये जो अ, स्क्रीन के उपयोग की आदत है, इसे मैं थोड़ा नियमित कर सकूँ? जी।
जी, जी, बिल्कुल। अ, ये जो समस्या है आपकी, इससे, देखिए, बहुत आम समस्या है और कई लोग जूझ रहे हैं इससे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि कोई कार्य ऐसा नहीं है, जिससे हम बाहर ना आ सकें, बस थोड़ी कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं काफ़ी समझ रहा हूँ आपकी समस्या को, पर अ, आपकी समस्या को थोड़ा और गहराई में ले जाने के लिए, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ताकि आपके उत्तर से आपकी समस्या जो है ना, और क्लियर हो सकें, तो मैं आपको बहुत अच्छे सुझाव दे सकूँ, जिससे आप बाहर आ सकें, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप वैसे आम तौर पे दिनचर्या में अपने सोने जाते हैं, तो कितनी देर तक मतलब सोने के पहले, कितना देर तक आपका स्क्रीन टाइम है, आप टीवी देख रहे होते हैं, या आप मोबाइल देखते हैं?
जी, बिल्कुल। अगर मैं आपको अपने सोने के पहले की स्क्रीन टाइम के बारे में बताऊँ तो टीवी तो मैं आम तौर पे नहीं देखता। टीवी से मैं मेरा बहुत कम ही नाता रहता है। मोबाइल मैं बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। अ, और मोबाइल अगर ना चला रहा हूँ तो लैपटॉप। यही 2 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा सोने से पहले इस्तेमाल करता हूँ। अगर मोबाइल की बात करूँ तो जैसे मैं आपको दिनचर्या के बारे में बताऊँ तो मैं 9 बजे तक रात में खाना-पीना, साढ़े 9 तक मैं खा लेता हूँ और 10 साढ़े 10 तक अपनी बिस्तर पर आ जाता हूँ। हालाँकि मैं सोच कर तो यही आता हूँ कि अब साढ़े 10 तक मैं बिस्तर पर आया हूँ तो साढ़े 10 11 बजे तक मुझे सो जाना है। <smacks lips> और लेकिन इस इस बीच मुझे लगता है कि चूँकि मैं दिन भर का थका रहता हूँ तो दिल होता है कि थोड़ा मनोरंजन के लिए फ़ोन चला लिया जाए, थोड़ा रील्स देख लिया जाए। लेकिन मैं सोचता तो हूँ कि 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के लिए ऐसा कुछ करूँगा लेकिन ये 10-15 मिनट कब 1 घंटे, 2 घंटे या 2-3 घंटे में बदल जाते हैं मुझे खुद को पता नहीं चलता। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैं साढ़े 10 में मोबाइल चलाना मैंने शुरू किया और फिर मतलब मैं जब समय देख रहा हूँ तो 12 बज गए फिर 1 बज गया, 2 बज गए और मैं फ़ोन ही चला रहा होता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो काफ़ी दिलचस्प होती है और मेरा मुझे लगता है कि चलो इसे भी पूरा देख लें उसके बाद सोते हैं। तो इस चक्कर मेरा स्क्रीन टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक स्थिर स्क्रीन टाइम तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि सोने से पहले 2-3 घंटे तो हो ही जाते हैं और कई बार ये 3-4 घंटे भी हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं कि जब अ, मेरे ऑफ़िस का कहीं कुछ ऐसा काम रहता है जो मैं अपने ऑफ़िस में पूरा नहीं कर पाता हूँ। या कुछ काम कुछ कामों की समय-सीमा इतनी सख़्त होती है की मुझे अ, कल सुबह से पहले उसे पूरा करके अपने ऑफ़िस में, देना होता है। तो उस स्थिति में मेरे पास रात जागने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो मैं रात में देर रात तक जाग कर लैपटॉप पर क्योंकि मेरा जो काम है वो लैपटॉप स्क्रीन पर ही होता है। तो लैपटॉप पर जाग कर मुझे काम करना पड़ता है। तो रात में सोने में कई बार 1-2 भी बज जाते हैं मुझे। तो आप कह सकते हैं इस स्थिति में भी मेरी स्क्रीन टाइम जो है वो 3-4 घंटे हो ही जाती है सोने से पहले। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ अपने इस आदत से। मैं कैसे इस आदत को सुधारूँ? जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो आप ये भी बताइएगा मुझे कि ये जो आपकी स्क्रीन गतिविधि जो आप बोल रहे हैं कि टीवी नहीं देखते है आप। मोबाइल ही मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करते हैं आप। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा किस पे एक्टिव रहते है? मतलब क्या आदत है आपकी कि आप अपनी अ, मतलब पढ़ाई के बारे में देखते हैं? या फिर कार्यस्थल से जो जुड़ा हुआ कार्यस्थल पे काम नहीं हो पाता है उसको घर पे लाके करते हैं उस टाइम पे? या फिर होता है ना कई बार की रील्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक्टिव हैं, बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो वो काम करते हैं आप?
जी। आपने जो-जो चीज़ें बताई ना लगभग मैं वो सारे काम करता हूँ। अ, अगर इसमें सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो देखिए, आम तौर पर मैं अगर रील्स देख रहा हूँ तो कई उसमें मेरा बहुत समय चला जाता है और मुझे खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि इतना समय कैसे चला गया। और अगर मैं चैट कर रहा होता हूँ, तो अगर मेरा कोई दोस्त ऑनलाइन दिख गया उसने मुझे मैसेज कर दिया, तो कई बार उससे बातचीत हो गई। हालाँकि वो बहुत कम ही होती है, मैं आम तौर पर तो चैट नहीं करता रात में, ये बहुत कम होता है, लेकिन जो रील्स वाला चक्कर है ना, ये बहुत ख़राब है और ये मेरा बहुत समय ले लेता है। इसके अलावा मैं ओटीटी पे कुछ सीरीज़ देखने का भी शौक रखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो 1 एपिसोड देख लेंगे बाकी का कल देखेंगे। लेकिन वो इतना दिलचस्प होता है, इतना रोचक होता है कि मुझे लगता है दूसरा एपिसोड भी देख लेते हैं कि अरे, उसमें क्या हुआ था? क्या आगे क्या होने वाला है, तो वो मेरे अंदर बिल्कुल जिज्ञासा सी आ जाती है और मैं फिर दूसरा-तीसरा ऐसे करके मैं पूरा बिंज वॉच करने लग जाता हूँ उन चीज़ों को। इसके अलावा ऑफ़िस का काम रहे तो उसपे तो मेरा कोई ज़ोर नहीं चलता, तो वो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि मुझे समय सीमा के अंदर काम पूरा करना है, तो जब तक काम पूरा ना हो जाए मुझे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बैठना ही पड़ता है। तो ये सारी गतिविधियाँ होती हैं जो कि मुझे अ, मैं रात में सोने से पहले मुझे करनी पड़ती हैं। जी।
अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। तो आप जब आप सोने जाते हैं इसके बाद भी जैसे कि आप बोल रहे हैं कितना समय हो जाता है, ये सारी गतिविधियाँ आप करते हैं। अच्छा सोने जाते हैं तो फ़ोन आप अपने पास रखते हैं? जैसे होता है ना कई बार कि हम मोबाइल देख रहे हैं और सोने गए, तो त अ, अपने तकिए के नीचे हमने फ़ोन रख दिया या सो रहे हैं तो बग़ल में ही फ़ोन रख दिया, कि दूर न रहें कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो उठा के देख लिया, अलार्म बंद करने के लिए काम आ जाएगा, तुरंत कौन उठेगा इतनी दूर। तो फ़ोन आप दूर रखते हैं सोने जब आप सोने जाते हैं या अपने पास में ही रखते हैं बिस्तर पे ही?
नहीं, नहीं फ़ोन तो मैं बिल्कुल अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि कई बार उम, मैं उन चीज़ों को देख रहा होता हूँ, देखते-देखते जब मुझे नींद आती है तो मैं बगल में रख के सो जाता हूँ। फिर मुझे सुबह के लिए अलार्म भी लगाना होता है, तो अ, अगर दूर रखूँगा तो मुझे ये लगता है कि भई कहीं अलार्म ना छूट जाए और अलार्म फिर अ, नहीं उस समय पे उठ नहीं पाऊँगा तब दिक्कतें हो जाएँगी। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कोई संगीत सुन लिया जाए और संगीत सुनते-सुनते सोया जाए, तो मैं इयरफ़ोन लगाकर संगीत सुनता हूँ, तो इसके लिए भी फ़ोन अपने पास में ही रखता हूँ। तो हाँ, मैं सोने से पहले तो फ़ोन अपने पास में ही रखकर सोता हूँ। जी।
उ अच्छा। अच्छा उम, मैं काफ़ी समस्या आपकी समझ गया हूँ, एक प्रश्न अ, आखिरी और करना चाहूँगा आपसे, तो जिससे कि सारी चीज़ें मुझे अ, पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ, काफ़ी चीज़ें मैं समझ भी गया हूँ। अच्छा, ये बताइए सुबह उठने का टाइम क्या है आपके और रात को आप अधिकतर कितने बजे सोते हैं?
जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश तो होती है कि मैं साढ़े 10 तक बिस्तर पे चला जाऊँ, 11 बजे तक सो जाऊँ। अगर मैं सो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर म मैं नहीं सो पाया किसी कारणवश, तो वो 12, 1, 2, 3, ऐसे भी बज जाते हैं। तो इससे मेरे उठने का समय भी प्रभावित होता है, सामान्यतः मेरी कोशिश होती है कि मैं 6 साढ़े 6 तक सुबह उठ जाऊँ, लेकिन जब मुझे रात में नींद ही देर से आती है, तो मेरे लिए उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अलार्म तो लगा रखा है लेकिन कब अलार्म बंद किया, मुझे खुद को भी पता नहीं चलता, फिर उठने में कई बार 8 साढ़े 8 ऐसे भी हो जाता है और इस चक्कर में मेरे ऑफ़िस के लिए भी लेट हो जाता है। अ, सच में अपनी इस आदत से ना बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस आदत को कैसे सुधारूँ, आप ही मुझे कुछ सुझाव दीजिए, कि सोने से पहले अपनी स्क्रीन के उपयोग को मैं कैसे संतुलित करूँ? जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, बहुत आराम से आप संतुलित कर सकते हैं, मैं आपको अ, समझ गया हूँ पूरी आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तह तक जाके समझ गया हूँ, इन आपके उत्तर के माध्यम से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ सलाह मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से निकल जाएँ, सबसे पहली चीज़ है ना, कि एक चीज़ हमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, कि थोड़ी-सी कंट्रोलिंग क्या होता है कि ये सारे ख आलस हमारे अंदर है तो कंट्रोलिंग भी हमारे ही अंदर है, ठीक है? आप अपने ये दिमाग में ना सबसे पहली चीज़ है कि सकारात्मक सोच, अगर अपने दिमाग में आप सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे ना, तो देखिए नकारात्मक सोच तो अपना घर बना ही लेगी, है ना? तो वो घर ना बना पाए इसलिए हमें सकारात्मक रहना है किसी भी चीज़ के लिए पहली बात तो ये होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आप आप एक काम करिए, कि आप अपना थोड़ा अ, इ सोने का समय बनाइए जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया और ये चैट और वो, और उसके लिए आप तब बना पाएँगे, सोने का समय अच्छा, कि आप एक अपना समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए। आपको 2-4 दिन या 8-10 दिन अ, स समस्या जाएगी उसमें, कि अरे, यार पहले ऐसे करते थे लेकिन अगर वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अगर मन बनाते हैं, कि यार, ठीक है मैं 1-2 बजे तक सोता था, तो कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 9-10 बजे ही सो जाए। आप आराम से धीरे से मतलब अ, साढ़े 10 पौने 11 बजे तक आप एक समय सीमा बना लीजिए, कि मैं यार साढ़े 10 तक सो अ, बिस्तर पे चला ही जाऊँगा, है ना? जब आप देखिए क्या होगा कि जब पहले दूसरे दिन जाएँगे तो आपको नींद तो नहीं आएगी, समय लगेगा नींद आने में क्योंकि एकदम से तो आप साढ़े 10 बजे गए और सो गए, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? पर आप जाके आँख बंद करके लेटें तो, क्योंकि आदत धीरे-धीरे बनी कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करना है, तो हमें छोटे-छोटे लक्ष्य पे करना पड़ेगा, एकदम से हम बड़े लक्ष्य पे नहीं कर सकते। तो आप अगर ये बना रहे हैं कि एक समय निर्धारित करें, कि यार मुझे साढ़े 10 बजे बिस्तर पे जाना है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसके आधे घंटे पहले, जैसे कि अभी आपने बताया कि नहीं यार मुझे अलार्म भी लगाना होता है, तो अलार्म लगा के आप मोबाइल को दूर रख दीजिए। भले ही कमरे में रखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे कमरे में रखना है हमें, पर आसपास नहीं रखें आप सर के, क्योंकि देखिए उसमें रेडिएशन भी निकलती है, उसमें कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और हमारे दिमाग और मस्तिष्क के लिए भी हानिकारक है। ठीक है? तो जब आप ऐसा कर पाएँगे, धीरे-धीरे, तो आप खुद में देखेंगे कि आप सुबह ना एक समय से उठ पा रहे हैं क्योंकि अभी आप अगर ले देर से सो रहे हैं, तो आप देर से ही उठ रहे होंगे, है ना? सुबह तो आप देख ही नहीं पा रहे होंगे। तो, उसमें क्या है कि आप साथ ही साथ आपको क्या करना है कि और ये तो आपका एक अ, रूटीन बन जाएगा, दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, साथ ही साथ अगर सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक योग करें, मेडिटेशन करें, उससे क्या होगा कि हम अपने ना दिमाग और मस्तिष्क को आराम देंगे, हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं ना, तो शरीर हमारा थोड़ा-सा लचीला हो जाता है, ऐसे दिमाग जो हमारा उलझा रहता है ना, एक मशीन की तरह तो वो भी अ अ, उसको भी आराम मिलेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। और अगर आपको ऐसा लगता है नोटिफ़िकेशन आ गया, आपने तुरंत देख लिया मोबाइल को तो उसको कहीं न कहीं आप ऑफ करें, सोने जाते टाइम और एक अ, बेहतर आपको नींद आए, अच्छी नींद आए, तो आप अपने जहाँ जिस कमरे में सोते हैं, उसका वातावरण बहुत अच्छा रखें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ को भी आपने दिनचर्या में अपने शामिल कर लिया, बहुत थोड़े-थोड़े टाइम में, ऐसा नहीं की इकट्ठे ही करना है आपको। तो आप खुद में देखेंगे अपने आप में बहुत अच्छा अंतर पाएँगे और आप इन समस्या से बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएँगे, ठीक है? और मुझे लगता है कि मेरी सलाह जो है आपके काफ़ी कारगर होगी, अगर आप अपने आप में आत्मसात करते हैं तो।
जी। जी। अच्छा। जी। बिल्कु जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, जी, वाक़ई आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे। बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव के लिए।
धन्यवाद।